À, bạn ơi, ờ, gần đây ấy, bắt đầu vào cuối năm rồi thì, ờ, các cái công việc của mình bắt đầu, ờ, dồn rất là nhiều luôn ấy, thì mình rất là bận. Và mình thì lại có cái thói quen là mình rất hay đi tập luyện đều đặn và mình cũng rất là thích là, ờ, duy trì được cái thói quen này ấy. Tại vì là, ờ, mình đang, à, mong muốn là mình có thể là cải thiện được sức khỏe và mình muốn là chuẩn bị đến Tết là mình sẽ có, ờ, một cái vóc dáng nó đẹp hơn ấy, cho nên là mình cũng không muốn là phải bỏ tập. Mà bây giờ thì lại bận vô cùng luôn, việc nào cũng đến tay ấy, thì, ờ, không biết phải làm sao để mà có thể sắp xếp được, ờ, thời gian để cho mình có thể là tập luyện hợp lý. Và nếu mà bây giờ mà bị bỏ bỏ giữa chừng ấy, thì mình rất là tiếc, tại vì là, ờ, mình thực sự là mình đã đầu tư cho nó rất là nhiều rồi. Và còn nữa là mình đang muốn là mình mình đang muốn là mình có đạt được cái mục tiêu mà mình đang đặt ra mà. Đó, thành ra là mình mình không không muốn bị bỏ bê tập luyện và mình lại cũng càng không muốn là phải bỏ bê công việc. Đấy, thì bạn có cái mẹo gì có thể là, à, chỉ cho mình để mình có thể, ờ, sắp xếp lại được nó hợp lý không?
Ừm. À, cuối năm rồi. Ừm. r Ồ! Ừm, đúng rồi, Tết nữa ha. Ừm, ừm. Rồi. À há. Ừm. Ờ. Ừm. OK. Ờ, thì mình cũng cám ơn bạn đã có chia sẻ những cái khó khăn này, ờ, của bạn đang với mình ha. Thì mình biết là cái cảm giác mà bận rộn á, và, kiểu, không có khả năng mà sắp xếp thời gian cho việc tập luyện là một trong những cái rào cản lớn nhất đối với sức khỏe đó. Thì, ừm, bạn có, ừm, tin tốt là, kiểu, bạn không cần phải dành, gọi là, quá nhiều thời gian để cho việc tập luyện đâu, mà chúng ta có thể tìm ra những, gọi là, cái khoảng thời gian ngắn trong ngày á kìa, và bạn lấp đầy nó bằng các hoạt động nó hiệu quả hơn. OK, thì mình sẽ ở đây giúp bạn, gọi là, ờ, đưa ra những cái lời khuyên giúp bạn vượt qua tình hình khó khăn hiện tại của bạn ha. <sniffs> Thì để mà làm rõ hơn cái tình trạng hiện tại á kìa, thì mình muốn bạn mình muốn hỏi bạn thêm một số câu hỏi để làm rõ á kìa, thì bạn có sẵn sàng trả lời hông ha?
Ừm. Đó. Ừ ha! Đúng rồi! Ừm, ừm. Rất sẵn sàng luôn, bạn cứ hỏi đi!
OK, thì câu hỏi đầu tiên thì đơn giản thôi, mình chỉ thắc mắc là cái mục tiêu tập luyện của bạn là như thế nào ha? Kiểu, một cái mục luyện tập mục tiêu tập luyện cốt lõi của bạn là gì? Bạn tập để cho một cái sức khỏe chung hay là bạn muốn giảm cân, tăng sức mạnh hay là tăng năng lượng này kia? Tại vì nếu mà, ừm, biết được cái mục tiêu rõ ràng thì mình sẽ giúp bạn cược cái việc ưu tiên dễ dàng hơn đó.
À. Ừm hứm. Ừ, ừ. Ờ, về mục tiêu ấy, thì là mình, ờ, muốn là hướng tới là mình, ờ, ờ, chuẩn bị là đến Tết đó, thì mình, ờ, muốn là có một cái vóc dáng trông nó được khỏe khoắn và trông nó được gọn gàng hơn, thì mình cũng muốn là giảm một số ký. Và cái điều mà mình, ờ, quan trọng, ơ, nhất ấy, đó cũng chính là sức khỏe thôi. Thì, ờ, mình cũng muốn là để cho mình, ờ, có thể duy trì được một cái sức khỏe thật là dẻo dai và tinh thần lúc nào cũng thoải mái nữa. Đó, thì, ờ đó, đó, mục tiêu chính của mình thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi chứ cũng không có mình cũng đang không không không có ý định là muốn tập để mà tăng cơ hay là làm hàm cái gì đó đâu, bạn ạ.
Ơ! Ừm. Rồi. Ừm. Ừm, OK, OK, bạn kể mục tiêu cũng rất là đơn giản và dễ hiểu ha. Vậy thì, ờ, bạn có thể chia sẻ cho mình, gọi là, cái khung giờ rảnh rỗi của bạn hay không? Kiểu như là trung bình mỗi ngày thì bạn có những cái khung giờ rảnh nào và dài khoảng bao lâu? Ví dụ là có thể là 10 phút, 15 phút trước khi đi làm, hay là, kiểu, ờ, ba mươi phút đâu đó sau khi giờ ăn tối đồ chẳng hạn.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Vì bây giờ là rất là bận rộn rồi, cho nên là cái thời gian rảnh của mình ấy thì chỉ có một chút vào buổi sáng này, và, ừm, buổi tối thì mình về rất là muộn. Thì, ờ, mình cũng có một, ờ, ít thời gian rảnh vào cái lúc mà, ờ, tối ấy, tầm khoảng từ, à, sau bảy giờ đến trước 9:00 thì mình cũng có một, ờ, một khoảng thời gian, a, ngắn để mà, ờ, ừm, ừm, rảnh rỗi. Nhưng mà những cái lúc đó thì mình lại, kiểu như là, mình mệt quá và mình cũng phải làm những công việc cá nhân rồi ấy, thì, ờ, thành ra là mình sắp xếp cái thời gian, ơ, nó cũng không có được, ờ, hợp lý lắm và mình cũng không biết là mình tập vào cái khung giờ đó liệu là nó có còn hiệu quả nữa không, hay là hay là nó lại phản tác dụng? Đấy, mình lo lắng như thế nữa.
Ừm. À, rồi, rồi, rồi. Ừm. À, mệt quá ha. <sniffs> Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Không sao, không sao. Ừm, qua những gì bạn chia sẻ thì mình hiểu bạn vẫn có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ cố gắng sắp xếp cho bạn sau ha. Ô kê, thì câu hỏi tiếp theo mình muốn hỏi bạn là, kiểu, về cái cái địa điểm, cũng như là cái dụng cụ tập luyện của bạn đó kìa, thì không biết là bạn thích cái kiểu tập ở nhà nhiều hơn, hay là bạn thích, kiểu, ra ngoài, ra phòng gym và có cái dụng bạn ở nhưng nếu mà tập ở nhà thì bạn, kiểu, có đã có dụng cụ, đã sẵn có hết hay chưa?
Ừm. Ừm. Về dụng cụ thì mình cũng có một vài cái dụng cụ rồi, nhưng mà nó chỉ là dụng cụ đơn sơ thôi bạn ạ. Ờ, nếu mà đến được phòng tập thì sẽ tốt hơn, tại vì là ở đó thiết bị được được đầy đủ mà, nhưng mà với mình thì, ờ, trong cái khoảng thời gian này thì cũng không có quan trọng lắm, miễn là làm sao để mà mình có thể linh hoạt mà mình vẫn tập luyện được, mà lại vẫn có hiệu quả. Thì, ờ, cái việc bây giờ là mình ra ngoài, hay là mình ra phòng tập gym ấy thì, à, mình mình thấy là chỉ cần là nó phù hợp với mình thôi là mình, à, đều sẽ thực hiện được bạn ạ.
Ừm. Ừm. Ô kê, ờ, vậy thì hồi nãy bạn c có chia sẻ những cái trở ngại bạn gặp phải, đúng không? Trong quá trình bạn, ừm, tận tập là có thể cho bạn bận rộn đi. Nhưng mà để nói cụ thể hơn đi, thì mình không biết là những cái trợ ngại lớn nhất nào hiện tại là đang gây ờ, đang xảy ra đối với bạn? Có thể là bạn mệt mỏi do cái công việc hàng ngày rồi, hay là bạn bận rộn cái việc là công việc, hay gia đình này kia, hay chỉ đơn giản là bạn không có cái động lực để mà bắt đầu cái việc tập luyện?
Ừm. Ừm. À, cái trở ngại lớn nhất của mình bây giờ chính là về thời gian đó. Mình không có còn nhiều thời gian để mình tập luyện nữa, và cũng là do mình bị mệt mỏi tại vì là làm việc cả ngày rồi thì thì nó rất là mệt bạn ạ. Nếu mà đã mệt rồi mà lại còn lại đi, ơ, tập luyện mà, ờ, tập lâu và tập tập nặng nữa, thì thực sự là mình không không không có đủ sức đâu. Ch có lẽ là mình cũng sẽ gục luôn từ giờ đến Tết thôi, chứ còn, ừm, cơ không sao có thể trụ nổi. Đấy, vấn đề của mình nó nó cũng quanh quẩn như thế thôi.
Ừm. Ô kê. Ừm hứm. Ô kê, ô kê. <laughs> Ừm. Ừm, ô kê. Ừm, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì để mình nà mình muốn hỏi bạn là, kiểu, ví dụ bây giờ nếu phải cho điểm đi, ví dụ là trong thang điểm từ 1-10 đi, bạn đặt cái việc mà tập luyện này nè ở mức độ ưu tiên số mấy? Tại vì tại vì mình muốn biết để có thể là, à, giúp mình, gọi là, xác định được là cái mức độ mà bạn sẵn sàng hi sinh một cái hoạt động khác, ví dụ là bạn dạng có thời gian rảnh bạn l l lướt mạng, bạn xem ti vi này kia á đi thì bạn thay vì bạn làm những hành động đó thì bạn dành thời gian để tập luyện á kìa.
Ừ. À. Ừm. À, thế thì mình cũng phải đặt ở những cái mức là, ừm, tầm khoảng 7, 8 điểm đấy bạn ạ, tại vì là, ờ, mình cũng muốn, ơ, ưu tiên đến cái việc tập luyện này đó. Lúc nãy mình cũng đã nói với bạn rồi, mình không có muốn bị bỏ bê đâu, tại vì là mình cũng đã đã tập luyện được một thời gian rồi, đã quen rồi ấy. Bây giờ nếu như mà mình mình nghỉ thì tầm cũng phải vài tháng như thế này, mà mình không có tập thì chắc chắn là mình sẽ quên này và mình sẽ không còn quen nữa. Và những cái cố gắng từ trước của mình là chắc là nó cũng, ơ, gọi là, không không có còn được, ờ không có còn được nhiều như xưa nữa. Đấy, thành ra là mình không muốn bỏ một chút nào.
À, 7-8 điểm rất là cao ha? Ừm. Vài tháng, đúng hông? Ừm. Rồi, rồi. Ừm. Ờ, vậy thì không biết là trong một cái ngày, kiểu, nó bận rộn như vậy đi, thì qua những gì bạn chia sẻ với mình á, mình nhận thấy thì không biết là bạn có tự nhận thấy được có cái khoảng thời gian chết nào mà bạn, kiểu, bạn đang thường xuyên mà bạn cảm thấy nó bị lãng phí hay không?
Ờ, khoảng thời gian chết mà bị lãng phí sao? Ừm, có lẽ là chỉ là khoảng thời gian vào, ờ, buổi trưa bạn ạ, buổi trưa và là và và mình, ờ, có một, ờ, chút cái khoảng thời gian, ơ, buổi tối nữa. Tầm khoảng muộn muộn thì mình cũng ơ, ơ, tầm khuya cung muộn khuya như là tầm khoảng sau 10:00 ấy, lúc đó thì mình cũng nếu như mà mình chưa đi ngủ thì th khoảng thời gian đó thì mình cũng hay là để mình đi giải trí ấy bạn. Đấy.
Ừm. Ừm, trưa. À. Ừm, ừm. <chuckles> ô kê, ô kê. Vậy là bạn một còn là một cái con người mình thấy cũng rất là bận rộn ha? Kiểu, cái khoảng thời gian chết trong ngày thì cũng không có nhiều, ừm hứm. Ờ, và cái mình có một cái hỏi cuối cùng bạn muốn dành cho bạn trước khi đưa ra những cái lời khuyên là, kiểu, không biết là, ờ, nói về những cái yếu tố như là gia đình, xã hội này kia á, thì không biết là có cái thành viên gia đình hoặc là đồng nghiệp, bạn bè nào có thể tập cùng bạn hoặc là tạo điều kiện cho bạn để cho cái việc mà tập luyện hay không?
Ừm. Ừm, thành viên gia đình thì, ờ, không có ai tập luyện cùng với mình hết, chỉ có một mình mình thôi. Nhưng mà mình có một, ờ, vài người bạn, ờ, làm cùng ấy, thì họ cũng có cái niềm đam mê là tập luyện như thế này với mình. Thì, ờ, thi thoảng là cũng rủ nhau để mà tập, nhưng mà vì tại vì là, ờ, công việc mỗi người mỗi ca ấy, gần Tết rồi thì, ờm, ai cũng bận, cho nên là cũng, gọi là, cũng không không thể nào mà đều đặn được ấy bạn ạ.
Ừm. À. Ừm. Rồi, ô kê. Vậy thì qua những gì bạn chia sẻ vừa rồi thì rất là chi tiết ha, mình đã hình dung được phần nào cái tình huống hiện tại của bạn rồi. Thì tiếp theo đây á, mình sẽ cố gắng đưa ra những cái lời khuyên để xem những lời khuyên mình đưa ra thì có giúp bạn được vượt qua cái tình hình này hông ha. Thì cái lời khuyên đầu tiên của mình á là mình có ha th ừm, thử và mình muốn bạn thử có thể là chia nhỏ cái buổi tập của bạn ra á kìa, có thể là từ 10 đến 15 phút thôi. Ừm, và nghĩ mình nghĩ đây là một cái chiến lược nó hiệu quả với cho cái cho những cái người mà, kiểu, bận rộn như bạn á. Tức là bây giờ thay vì bạn cố gắng có thể là bạn tập liên tục đâu đó tầm, ờ, 30 phút đến 1 tiếng, đúng hông? Thì bạn chia thành ví dụ là 3 buổi nè, và mỗi buổi tâu đó từ 10 đến 15 phút, đúng hông? Ví dụ là buổi sáng bạn có thể dành đâu đó 10 phút để có thể là giãn cơ và bạn buổi trưa, ví dụ là bạn sau khi ăn trưa xong thì bạn có thể dành 10 phút để mà đi bộ, đúng hông? Và buổi tối, đúng hông? Thì có thể bạn tập những cái nhẹ nhàng, ừ, cơ thể ví dụ là gập bụng, gập cơ bụng, tập yoga này kia vào buổi tối trước khi đi ngủ, đúng hông? Thì mình thấy là tổng thời gian á nó vẫn đạt đâu đó từ 30-45 phút, nhưng mà nó dễ lồng ghép hơn rất là nhiều, đúng hông? Bạn thấy sao?
Ừm. Ô kê. Chia nhỏ ra hả? À. Ừm. Ừ, ừm. Ừm, mình thấy cái cách này khá là hay đấy, và hợp lý nữa, nó đúng là phù hợp với cái lúc mà mình đang bận rộn như thế này. Ờ, vậy thì mình đâu phải nhất thiết là mình cứ phải tập luyện một lúc, đúng không? Mình có thể chia nhỏ ra 10, 15 phút như vậy. Ừm, rất là hợp lý, chắc chắn là mình sẽ cân nhắc, a, cái cách này đấy.
Rồi, đúng rồi. Ừm. À, và một cái cách thì nó liên quan đến cái lật cái lịch trình hàng tuần và những thời gian cố định đó kìa. Thì mình hông biết là bạn có thử, ví dụ như là xem xét cái lịch của bạn, đúng hông? Và bạn, ờ, bạn khóa ví dụ là 1 hoặc 2 khung thời gian cố định nào đó mỗi tuần. Ví dụ, ờ, ờ, sáng ngày thứ Tư hay là chiều Chủ nhật này kia và bạn coi cái buổi tập đó như là cái cái cuộc họp quan trọng mà bạn không thể bỏ hủy bỏ, không thể bỏ lỡ được á kìa, thì bạn thấy sao về cách này?
Ờ. Ờ. Ừ, đúng ha. Ờ, thực ra thì, ờ, khi mà, ờ, mặc dù là bận rộn như thế nhưng mà 1 tuần thì, ờ, mình cũng vẫn có cái ngày Chủ nhật là mình cũng có cái buổi Chủ nhật là được, ờ, được nghỉ ngơi hoàn toàn đấy. Thì, ờ, có lẽ là mình cũng sẽ là gác gác hết các các cái, ơ, công việc khác đi để mà mình khóa cho mình một cái lịch vào cái khung thời gian cố định như thế. Ừm, mình thấy là cái điều này có lẽ là mình cũng sẽ thử để cân nhắc, để mà thử cái cách này xem sao ha.
Ừm, ừm. Ừm hứm, à, rồi, và bạn nghĩ sao về việc mà bạn nếu mà bạn có thể kết hợp những cái hoạt động và những cái thói quen sẵn có, ví dụ là bạn có ví dụ cái công thức của nó thường sẽ là, "À, sau khi tôi làm cái này thì tôi sẽ tập thể dục", ví dụ vậy, như là bạn sau khi bạn, ờ, tắt máy tính công việc thì tôi sẽ đi bộ đâu đó tầm 5-10 phút, hay là, à, trước khi bắt đầu, gọi là, đi ngủ đi thì tôi có thể, gọi là, thiền định đâu đó tầm 5-10 phút nè, bạn thấy sao?
Ừm, đúng rồi. Cái cách này thì cũng sẽ làm cho mình là cho dù có bận rộn thì mình cũng vẫn là không có bị quên đi, đúng không bạn? Và nó gắn với một cái thói quen ấy thì, ờ, mình cũng sẽ rất là tiện, tại vì là khi mà mình làm cái này xong, nếu mà, ờ, tiện tiện thể ấy thì mình sẽ thực hiện là tập luyện một giờ số các cái động tác nhỏ như vậy. Mình thấy là cũng cũng cũng được ha, cách này cũng được.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Rồi. Và bạn nghĩ sao về việc mà chọn những cái hoạt động nó linh hoạt, nó dễ bắt đầu? Có thể là bạn ưu tiên các bài tập nó, kiểu, không yêu cầu dụng cụ quá là phức tạp hoặc là thời gian di chuyển chẳng hạn. Tại mình thấy có rất là nhiều bài tập như kiểu là bạn tập squat nè, hay là tập, ờ, chống đẩy nè, gập bụng nè. Đó, thì mình thấy là những bài tập ở trên app thì mình nghĩ là những bài tập lựa chọn rất là tuyệt vời, và sự linh hoạt này sẽ giúp bạn duy trì nó đều đặn hơn, đúng hông? Cả khi mà cái lịch trình của bạn nó bị đảo lộn chẳng hạn.
Ừ, đúng rồi. À, đúng rồi. Ờ, mình thấy là cái cách này là nó cũng rất là tốt đấy. Tại vì là những cái lúc mà mình không thể nào mà mình đến phòng tập gym được ấy, thì, à, những cái động tác mà không có cần, ờ, nhiều đến dụng cụ như thế này thì nó rất là tiện, ờ, mình có thể tập được hẳn cả ở công ty mà, đúng không? Đó, không nhất thiết là mình phải phải đi đến phòng như vậy, mà vẫn vẫn duy trì được cái thói quen tập luyện của mình. À, cái ý này hay đấy nha!
Ừm. Ừm. À há, à há. Ừm. Ờ, và một cái cách nữa thì mình biết có hiệu quả hay không, nhưng mà tại vì bạn cũng không có quá nhiều là thời gian chết trong ngày ấy kìa, thì mình nghĩ là bạn có thể tìm và sử dụng những cái khoảng thời gian mà, kiểu, nó đang bị lãng phí như vậy. Ví dụ là chỉ đơn giản thôi, ví dụ là trong quá trình bạn xem ti vi đi, và nó có cái quảng cáo đồ chẳng hạn, thì có thể trong quá trình bạn đợi quảng cáo thì có thể tập các bài tập bụng, hoặc là đứng lên đi bộ trong các cái cái đoạn quảng cáo diễn ra. Hoặc là đơn giản khi mà bạn đang nghe điện thoại, đúng hông? Thì bạn cũng có thể thay vì bạn ngồi một chỗ bạn nghe, thì bạn có thể đứng dậy và đi vòng quanh phòng khi nói chuyện chẳng hạn. Đó, thì mình nghĩ là cũng là một cái cách để bạn có thể, gọi là, à, dùng cái thời gian chết đó để cho cái việc tập luyện á, bạn thấy sao?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, thú vị nha! Mình thấy cái cách này rất là tận dụng luôn ấy. Có nghĩa là, ờ, mình sẽ sử dụng tối đa tất cả những cái lúc nào mà mình, ờ, có thể là, à, kết hợp được cái việc là tập luyện, ấy, lẫn là làm việc, đúng không? Tranh thủ, gọi là, đến cái mức mà, ờ, không có không có để cho mình là có cái cái cái sự lãng phí thời gian nào. Ờ, mình thấy là cái cái cách này cũng được đó nha, và cũng chắc chắn là cũng hiệu quả nữa, tại vì là, à, một công lại còn được đôi việc. Trời ơi! Thì ý này hay đó, mình mình sẽ sẽ để ý cái điều này để mà thực hiện nha!
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Ừm hứm, ừm hứm. À, ừm hứm. Ừm, bạn cố gắng thực hiện ha. Thì đó là tất cả những cái lời khuyên mà mình có thể đưa ra cho bạn. Thì mình cũng hy vọng là qua những cái lời khuyên đó thì bạn có thể phần nào đó, ờ, cải thiện được cái tình hình nha, mình tin là bạn sẽ làm được.
Ừm, thực sự là mình cảm ơn bạn rất là nhiều, tại vì là nhờ có bạn mà mình mới có được cái cách sắp xếp thời gian nó được hợp lý như vậy. Ừm, cảm ơn bạn nhiều nha!
Ừm. Mình rất hân hạnh ha!